Dici dal de ascoltare la musica per trovare ispirazione? Eh, allora, ehm, per me guarda, mhmm, l'ascolto prima di iniziare a scrivere, proprio perché se lo facessi durante appunto la la produzione, no, ehm, sarebbe molto più di complesso, perché saresti effettivamente distratto, ma prima di iniziare a scrivere, ehm, lo faccio sempre. Uhm, tant'è che ti racconto questa cosa, quando, uhm, vado in redazione da me e quindi dobbiamo magari il nostro direttore ci dà un topic appunto da da scrivere ehm, su cui scrivere, io prima di iniziare, uhm, a fare brainstorming con i miei colleghi, che è un'altra cosa che fonte di di ispirazione il brainstorming perché ti aiuta tantissimo, a me in particolare aiuta tantissimo. Io, uhm, ho questo rito, ovvero metto le cuffie e ascolto sempre delle canzoni perché, ehm ehm ovviamente parlo di canzoni blues, jazz perché sono generi che mi mi appassionano, perché allo stesso tempo mi rilassano ed in qualche modo mi, uhm, mi aiutano anche nella produzione appunto dei testi scritti perché, ehm, riesco a concentrarmi maggiormente magari, mhmm, facendo anche schemi, ehm, schemi analitici oppure diagrammi, no, ehm, butto giù idee. Qu quindi la musica mi aiuta in questo e poi però ovviamente quando passo al momento della scrittura, ehm, mi riunisco al gruppo di colleghi e infatti mi dicono mi chiedono sempre, nonostante io lavori lì ormai da 3 anni: "Ma cosa stai facendo?" "Eh, sto prendendo l'ispirazione, perché ascoltando la musica, <chuckles> ehm riesco, uhm, appunto a a destreggiarmi me" sì, sì, sì, "A destreggiarmi meglio".
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Certo. Mh-mh. <chuckles> A scrivere qualcosa. Mh-mh. Gli altri ti vedono come un alieno, no, magari e visto che hanno un metodo un po' più tradizionale, cioè, no, ci pensano un pochino, poi dicono vabbè dai butto giù qualche idea, invece tu trovi il modo di romanticizzare il lavoro che fai, no, che è bellissimo.
Esatto. Mh-mh. Esatto forse <chuckles> forse lo faccio anche troppo per sì perché gli altri magari a volte sì, ma magari gli altri a volte criticano, no, perché dicono: "Ah ma tu dovresti essere" sì esatto, esattamente, "dovresti essere più concentrato, dovresti focalizzarti sul sulla scrittura e sull'argomento". Magari io lo sono anche più di loro, però per loro questa cosa è incon è inconcepibile perché perché stai facendo altro e quindi dovresti fare solo ed esclusivamente quello per loro, quando per me non è così.
Un po' troppo? <laughs> Ma no. Ti giudicano. Mh. Esatto.